Oo, magandang tanong 'yan, ah. Ah, oo' nung, ah, siguro mga dalawang taon ah, nung nakaraang dalawang taon. Ah, parang ginamit ko rin niyang paglalakbay, eh, para mas makilala ko yung
Ah. <laughs> Mm. Oo. Mm.
Ah, kasi simula, ah, bago ako maglakbay mag-isa oo, parang galing ako sa oo, galing ako sa isang, ah, ano, matagal na relasyon tapos ayun hindi sa inaasahan, ah, nagkahiwalay. Kaya ayun, marami akong mga libreng oras na, ah, parang ginugugol ko para mas makilala yung sarili ko. Parang, lak
Ah. Oo, self discovery, gano'n. Mm. Mm. Okey. Mm. Hmm, matagal na ba nung naghiwalay kayo?